Allora, volevo chiederti una cosa. Ma tu quando affronti una giornata stancante veramente. Come fai poi a recuperare le energie?
Allora, devo dire che, ehm, di solito quando una giornata è stancante, per me non lo è solo mentalmente, ma anche fisicamente, perché purtroppo soffro di so di fibromialgia, quindi dopo una giornata fuori a volte mi fa male la schiena, mi fanno male le ginocchia, mi fanno male i piedi, <laughs> un po' un disastro e quindi quan
Mh. Mh. Ah. Ah. E cos'è cos'è? Colpisce cosa? Le le i i cosi.
Ehm, allora praticamente non si sa di preciso, però, uhm, c'è l'ipotesi che si tratti di una misinterpretazione da parte dei nocicettori delle degli stimoli dolorifici. Quindi tu senti dolore
Oh. Ma cos'è un un'autoimmune? Una una di quelle a perché è autoimmune? È una malattia autoimmune, il tuo?
È tipo de tipo l'artrite reumatoide, una cosa del genere.
Ah, cose così. Porca miseria, eh, e co e le arti di no volevo dire, le articolazioni colpisce?
È una un po' una rottura di scatole. Ehm, no, è solo un dolore muscolare.
Muscoli, muscoli, okay, okay. Vabbè, quindi c'hai anche que c'hai an causa stanchezza fisica ti v ti sovviene, ti viene a mentale, ti viene anche questo problema qua.
Mh-mh. Dolore muscolare, c'ho tutti i dolori. Esatto, esatto, soprattutto alla schiena, magari il collo, le spalle e quindi ho adottato questa tattica infallibile che quando io torno a casa, mi butto nel letto, <laughs> tipo: "Ui!" Tipo balena, mi metto qualche cuscino sotto le gambe, così da tenere un po' i piedi in alto
Certo. Eh. Ah. La circolazione, cosa. Eh.
Esatto e poi, eventualmente, se ho qualche dolore specifico, mi sono comprata su Shein, dei cerottini bellissimi, all'arnica, che scaldano e quindi con questi cerottini ti fa un po' di calore, ti mi passano i dolori, devo essere onesta, ehm, sono non so che cosa ci sia dentro veramente a parte l'arnica, mhmm, magia nera probabilmente. <laughs>
Ah. Mh. Ah. Ah, funzionano, funzionano. No ma probalme probabilmente eh, probabilmente è il calore ques qua che riscalda, probabilmente è una son sensazioni, ma per esempio, non so, ehm, andare in piscina così, non ti non ti può aiutare quel in quelle cose lì? No. Non so, dico io, eh.
Sì. Sì, assolutamente. Sì, effettivamente mi potrebbe aiutare, perché l'attività fisica leggera di solito, ehm, aiuta proprio a, uhm, insegnare al corpo che alcuni stimoli non sono dolori ma sono semplicemente, mhmm, stimoli ecco, sono solo magari pre pressione, cose del genere. Ehm, però, ehm, diciamo quest'estate che uscivo di casa molto presto al mattino e tornavo la sera alle 7, 7 e mezza diciamo stavo anche 10-12 ore fuori, mhmm, dal da casa. Ti direi che una volta che torno in torno a casa e vedo il letto, cioè non mi viene minimamente in mente di di fare attività fisica, quindi diventa solo un una
Certo, certo, ce In giro. Certo. Lì per certo, cer Ma ma questo questo problema qua ti dei dolori cioè, lo lo è è sovente, lo senti questo problema?
Eh sì, diciamo che è un po' tutti i giorni ci fai un po' l'abitudine ad ad un certo punto, è un po' come un rumore di sottofondo, no. Ehm, poi vabbè n mi tocca prendere delle medicine, dei mio rilassanti, queste cose qua che dovrebbero in teoria aiutare. Poi se ho dei dolori molto forti, in quel caso posso prendere magari una tachipirina 1000, ehm, e zittire così il dolore. Fortunatamente non mi capita spesso.
Mh. Ah. Mh. Certo, certo. Ma invece invece, parlando parlando più più più cioè, quello è un pro pro vabbè, è un tipo di problema. Invece parlando di energie e altri tipi di energie, come recuperi quelle, diciamo?
Mh-mh. Allora, per le energie mentali devo dire che, ehm, quando le esaurisco, ehm, riesco a ricaricarmi un po' magari parlando con degli amici, con i miei familiari, comunque, magari raccontando quello che ho studiato, quello che ho visto, que quello quello che è successo durante la giornata. Ehm, per esempio quando quest'estate andavo in tribunale per fare il tirocinio, ehm, magari mi stancavo tantissimo però, ehm, eran tutte cose abbastanza stimolanti, per cui non non tornavo
Mh. Mh. Ah. Okay. Quindi, stando con le stando con le persone riusci riesci a, diciamo a scaricare un po' diciamo, di di tensione mentale, di quelle cose lì.
Mh-mh. Sì. Sì, secondo me sì, anche perché un po', ehm, raccontando quello che è successo durante la giornata, secondo me lo butti un po' fuori, proprio scarichi tutta la tensione, ehm, ricordi i momenti un po' più divertenti e quindi secondo me un pochettino di di serotonina così, che va in giro, la senti. E poi, ehm, se magari sono stata tanto tempo davanti al computer, cerco di non non guardarlo più e quindi piuttosto magari, appunto, mi rimetto nel lettino, mhmm, dopo cena, mi guardo qualcosa in televisione e così magari sì esatto, poi io, ehm, sono miope, dovrei mettere gli occhiali quando sono in giro, invece sono una una testa dura e non li metto perché ci vedo abbastanza; diciam
Sì. Certo. Certo. ti rilassi un pochettino. Cer cer Mh. Eh quello però appunto. Probabilmente fai male e comunque sforzi; fai sforzi?
Eh sì, diciamo che, ehm, dipende dalle situazioni: tipo se devo guardare la televisione li metto, perché lì effettivamente sforzerei tanto; però quando sono in giro, ehm, n magari non li metto per evitare di abituarmi e che mi scenda comunque un po' la vista, quindi tendo ad utilizzarli al bisogno.
Eh ma in eh, eh, però p eh. Eh, appunto. Ah. Eh, ma forse la vista scende anche non usandoli, non lo so, eh, potrebbe essere. Mah, non lo so, non lo so.
Eh, ehm, un po' e un po', diciamo. <laughs> Mi ero resa conto che u usandoli sempre, ehm, facevo più fatica poi n senza a non vedere, cioè a veder bene e quindi ho adottato questa tecnica che, finché vedo bene, tipo, mhmm, non devo guardare a 50 metri di distanza, magari sono in casa, allora posso tranquillamente non metterli. Ehm, se inizio ad essere che devo guardare magari una presentazione di, ehm, n non lo so, una formazione quindi sono in un'aula con, ehm, il proiettore lontano oppure la televisione mh-mh, esatto. Allora in quel caso li li metto.
Eh. Certo, cer Che de devi vedere dei particolari. Certo, cer eh beh, certo u un miope a un miope beh poi con l'età magari si, ecco viene fuori il problema della delle cataratte, con quelle poi te lo correggono la miopia.
<laughs> Io speriamo, <laughs> speriamo per ora di non averle. <laughs>
Però c'è t c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. Però lo lo co lo corre lo correggono lo correggono bene. E arrivati a un certo punto ti dicono: "Guarda vuoi vedere da vicino e da lontano?" E uno dice: "Mah, magari è tutta la vita che non vedo da lontano vedo male, e dev" è è fantastico. Sì, sì, sì, sì, sì, m'han detto che, ehm, funziona molto, molto bene, molto, molto bene. Ma no, beh insomma, eh ma oggi la chirur la chirurgia ha fa ha fatto miracoli eh, nella nella scienza nella scienza medica, c'è da dire che la medicina magari, insomma secondo no, forse arranca un po', ma la chirurgia è è una
Eh speriamo che ci sia t <chuckles> Ah bene! Ah ecco! Che tattica! Tutto insieme ti tolgono. A posto! <laughs> Ah, questo è molto bello. Ehm Fatto passi da gigante, sì. Mh-mh. Eh, son bravi i chirurghi, eh. Non è male. <chuckles>
è un'attività e una eh cavolo, stan facendo delle delle cose sempre sempre più sempre pe Niente, comunque quindi, ehm, insomma, ehm, tu hai me ma, diciamo altri modi che hai per coccolarti, così, cosa tipo magari sul mangiare, come sei? Ti aiuta quello lì a recuperare le energie? Mangiare qualcosa di buono, qualcosa di che
Sì.
che ti che ti piace particolarmente?
Allora, se è una giornata se è una giornata particolarmente stancante, anche a livello emotivo, che magari è successo qualcosa di pesante, che non ho tanto buttato giù, allora magari mi faccio una coccola, nel senso che magari ordino il cinese, perché è uno dei miei cibi preferiti, e quindi diciamo che è un po' come se fosse una sorta di festa, no; e io mi ordino, mi mangio queste cose un po' particolari, ehm, e mi godo un po' la serata. <smacks lips> Oppure, ehm, magari mi mi mangio mentre guardo qualcosa alla televisione, mi mangiucchio un po' di semi di zucca <chuckles> e così mi diciamo
Eh. Eh. Piacciono. Cer Cer Ah. Eh, vabbè un'abitudine un'abitudine così serve un po' come scaccia pensieri. Ma uscire quando sei, mhmm cioè, quando sei stanca e magari vabbè, perché sei stanca magari, appunto del della giornata di lavoro e di studio, quando poi sei libera, non so, uscire ti aiuta a recuperare un po' di energie? Ti aiuta a a rilassarti? Lo fai?
Sì, esatto. Mh-mh. Allora, io tendo a farlo magari il venerdì sera o il sabato sera, perché so che il giorno dopo posso dormire perché se, ehm, so che il giorno dopo magari mi devo svegliare alle 7 e mezza, alle 8, ehm, sono un po' più restia a uscire di casa, perché appunto, magari son tornata tardi, mi devo svegl ehm, vestire, uscire, e poi devo anche tornare a casa a un certo orario; e quindi lì preferisco di no. Però magari se è venerdì o sabato, allora me la posso prendere anche un po' più con calma, mh-mh, sì.
Mh. Certo, poi certo poi Eh. Allora, ti prendi un po', eh, eh, eh. Sì, perché tante volte uno pensa: "Vabbè, recuperare energie, dormire", però somma ci pensi un pochettino e alle volte il sonno può sì può aiutare indubbiamente, il sonno anche quello serve, no, a recuperare un po' di energie, a volte.
Mh-mh. Assolutamente. Poi vabbè in realtà io, ehm, se non esco, comunque gli amici li sento lo stesso, nel senso che magari poi mi collego su Discord, che è questa applicazione
Ah. Vi restate in contatto, certo. Ah.
Sì, sì, serve per per sentirsi anche a livello vocale, quindi tu che ti colleghi alla chat vocale, e nel frattempo magari possiamo guardare qualcosa assieme, possiamo giocare a qualcosa. Anche a quei, ehm, giochi da party, no, i party games; ehm
Ah. Ah. Sempre tramite Discord, con questa piattaforma si fanno i giochi? Ah, wow, ah.
Esatto, esatto. Ehm, poi magari ci sono quei giochi in cui tu ti i colleghi ad un link su internet e tutti inserite un codice fa e diventate tipo, 1 contro tutti, ehm, e magari, ehm, tipo settimana scorsa abbiamo giocato a questi giochi un po' strani, in cui ognuno doveva scrivere una frase, mhmm, un po' strana e inserirla nel nel database.
Eh. <chuckles> Ah. Eh. Ognuno da casa ognuno da casa sua, però.
Sì, sì, esatto inseriva un
Accidenti, che diavole che diavolerie.
E, ehm, ma però è molto carino, magari non puoi uscire perché magari è brutto tempo, magari siete proprio in 2 città diverse, è molto divertente; e quindi tipo ad un'altra persona poi arrivava questa frase, questa persona doveva leggere la frase e disegnarla, quindi disegnare qualcosa che che rappresentasse quella frase, e poi di nuovo e poi di nuovo il disegno veniva presentato per fare indovinare che cosa rappresentasse. Ehm, e quindi questa cosa era e era molto carina. Poi abbiamo fatto una sorta di Trivia, quindi c'erano delle domande e chi indovinava prima
Certo, certo. No però, appunto, resti in contatto. Mh. A a attinenti alla frase. Ah. Ah, ce n'è tanti di que ce n'è tanti di questi giochi da fare così, diciamo ta tra tra amici.
Sì, sì, sì, sì. Io quan di solito quando quando sono magari da sola con un altro amico online, giochiamo a dei giochi magari più un po' più complessi insieme; ehm, però tipo quando siamo in tanti è piacevole comunque fare questi giochi un po' più semplici.
Certo, cer eh. Vabbè, poi diciamo anche quelli comunque son momenti, diciamo, in cui scarichi un po' di magari un po' di tensione e re recuperi un po' di energia anche lì, perché insomma, vabbè cute recuperare energia è un po' un dis un discorso un po', come si può dire è un è un discorso vasto, no, si sa. Soggettivo, e anche appunto per poi bisogna veder le energie, non è solo la forza fisica, l'energia appunto può o è un concetto sio che che comprende tante cose de dell'essere umano. Anche poi l'energia, anche un po' la voglia di fare la voglia di far le cose, no, un po' l'entusiasmo, queste cose qui. Conformi conform
Sì, esatto. Mh-mh. Sì. Ehm, soggettivo. Mh-mh. Mh-mh. Sì considero Esatto. <chuckles> Che voglia di fare le cose, la mia è sempre molto bassa quindi <laughs> sì? No, dipende dalle cose, le cose che mi piacciono, magari mi viene anche voglia di farle, ehm, però ecco, magari delle cose che invece, mhmm, tipo studiare, lavorare così, ecco, a volte ovviamente non ho voglia.
Sempre molto bassa che no, non cre non credo, dai. Eh beh, certo. Eh, beh cer cer Beh, studiare, beh, e ehm, anche quello; studiare, beh, sì può essere una cosa che può, in parte piacere, e in parte ci son delle cose che magari non piacciono, però fa parte poi di un di un progetto, no, che uno ha, quindi insomma, tutto sommato <chuckles> bisogna un pochettino adattarsi.
Esat Mh-mh. Eh già, <chuckles> e quindi niente. E poi un'altra cosa che mi aiuta tanto è la musica, ehm, che dipende un po' dalla dalla tipologia. Cioè, magari se sono ancora un po' attiva mi viene voglia anche di ascoltare della musica, magari rock, ehm, o di cantare cose del genere, se proprio vedo che la mia la mia sanità mentale si è abbassata e ho proprio 0 energie, allora tendo magari ad ascoltare qualcosa di strumentale, così, colonne sonore, cose tranquille.
Mh. Ecco, ecco, ecco. Certo. Un momento non c'è. Eh. No, più che ecco, conosci questa mu c'è una categoria, una un genere musicale oggi che va abbastanza, perché sono musiche che vengono, ehm, prese dai giochi, dai videogiochi, dai dalle colonne sonore di di film, coso, ehm, che che son di moda ogg somma di moda, ehm, è una cu è un tipo di musica che sta prendendo piede, insomma, perché indubbiamente la musica è un genere immenso, no, ormai la musica, pensa. Poi c'è
Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì. Eh. Esatto. Sì, in effetti io ascolto proprio quella, cioè la colonna sonora dei videogiochi a cui magari gioco, ehm, che che comunque un po' mi ricordano il giocare, anche quando magari non ho tempo per giocare o non ho voglia, perché comunque richiede un po' di
Mh. Eh. Ah ecco da da un po' quella sensa da un po' quella sensazione. Ah, ah, ah, ah.
Esatto. Devi immergerti un po' nell'ambientazione, soprattutto quando magari sono ambientazioni
Certo, cer di qualcosa di qualcosa di piacevole, che piace, beh sì, in fondo la musica può avere quello cul coso lì, di di di beh, poi c'è tutta la musica classica, ti piace la musica classica? Ti aiuta quella? Diciamo siamo
Esatto, mh-mh. Mh. Ehm, no quella già un po' meno, non non mi attira. Mh.
No? Beh, ci son dei beh meglio, non tutta ma di ci son dei pezzi belli, ci son dei generi
Sì, ci son dei pezzi molto belli, diciamo che non è la la cosa su cui mi fisso di più.
proprio belli. Va bene dai. Okay. Niente, ehm, m'ha fatto piacere insomma, sentire un po' questi tuoi questi tuoi metodi di recupero e
<chuckles> Io ringrazio te.
e ci a risen a risentirti a risentirti e s pre a presto, ciao.
Grazie mille, per me è stato veramente un piacere, grazie per tutte le domande, per avermi ascoltata e a presto. Buona serata.